Смотри, вот у меня вот давно уже вот созревает вот этот вопрос, который я хотела бы, м, м, тебя спросить и попросить, как мне с этим быть. А, вот, э, сама по себе человек я очень, э, знаешь, такой, который любит, а, делать разные вещи, заниматься новыми хобби или, например, скажем, у ме у меня часто бывают такие, э, идеи, как бизнес-планы разные, да, или там идеи для бизнеса, даже не бизнес-планы, а вот идеи для разного бизнеса, ну чтобы я могла в своё время, то есть, э, без никаких обязанностей заниматься чем-то, которое мне приносит удовольствие. Чаще всего я замечаю, когда у меня появляются вот такие, знаешь, грандиозные идеи, а, я б сам у у меня вот такая привычка, то, что я сразу уже, э, продумываю какие-то препятствия, уже, как бы, знаешь, в голове прохожу через эт эти препятствия или как только дохожу до них, э, у меня уже вот эта вся идея или там вот это то, что загорелось вот этой идеей, знаешь, исчезает, и я думаю: "Да ну кт не буду я этим заниматься, потому что если будут такие препятствия, я, конечно, ничего не смогу сделать, у меня всё обрушится". И как-то я отговариваю себя уже, знаешь, не начав ничего. И вот я хочу как-то избавиться, что ли, от этой привычки и научиться всё-таки как-то, а, ес начать что-то и даже если будут там какие-то препятствия, проходить через них или понимать, что всё-таки препятствия- это часть жизни, а у меня вот так пока не получается, как ты думаешь?
Да. Да. Да, ну, это распространённая проблема, я тебя понимаю, э. Всегда страх нового, он, э, да, что-то новое всегда вызывает страх. И это абсолютно нормально и естественно. Ты молодец, что вообще ты молодец, что у тебя появляются, да, такие, вот, цели, что ты ставишь перед тобой эти цели, что ты так классно планируешь, э, ставишь там бизнес-планы себе, идеи. И то, что ты испытываешь страх и волнение,- это абсолютно нормально. Давай, э, разберём, да, что какие это цели, для чего ты их пытаешься достичь, тогда я тебе дам, э, советы. Скажи, вот, какая твоя основная цель, чего ты пытаешься достичь?
Ты знаешь, э, скорее всего, ну, если взять одну в вещь, э, например, скажем, да, вот у меня идея открыть компанию, ам, которая будет у а, предоставлять уход за постарелыми, э, людьми или людьми в возрасте. Вот, и вот я, всё-таки, знаешь, вот эта идея у меня уже горит несколько лет. И вот я, в конце концов, хочу начать заниматься этим, но туда уходит, конечно, колоссальная работа, подготовка и деньги тоже. Вот, а, и я уже столько лет себя отговариваю даже от того, чтобы просто, знаешь, начать.
Да, понимаю. Ну, смотри, твой страх и волнение в этом деле абсолютно естественный. Это очень серьёзный, масштабный и ответственный проект. И, конечно, тут, э, нужно подготовиться и рассчитать свои силы: и финансовые, и моральные, да, и эмоциональные, насколько ты, ну, готова, да, выделить на это ресурса своего, н чтобы реализовать этот проект. И, э, ты уже запланировала какие-то шаги для его реализации?
Да, у меня, знаешь, вот изначальные вот такие шаги есть. Сама я тоже о как-то от когда-то работала на такую компанию, э, долго и, в принципе, если, в общем, так посмотреть, я знаю шаблон, как это как такие компании работают. Опять-таки очень тяжело и начать, конечно. Но тут ещё есть и другая фишка. Э, с моим супругом, например, когда всё равно, когда вот такие вещи начинаешь, хочется, чтобы у тя тоже была какая-то поддержка. И здесь, э, знаешь, он человек, он всегда во всём меня поддерживает, но мень мне надо его очень сильно убедить, что это вот хорошая идея. У него вот начальная реакция всегда такая. Знаешь, он мне говорит: "Да зачем тебе это нужно? Это, та знаешь, как делать тяжело. Это непросто, это надо то, это надо финансово быть хорошо. Это одно то, что ты на компанию там поработала пару лет, это другое. Там надо хорошо з знать бухгалтерию, чтобы ещё и с клиентами работать. У тебя должен быть хороший штат". И когда он вот так мне это всё показывает, конечно, у меня уже меня охватывает и страх тоже, понимаешь? Я думаю: "Да не смогу, может, на самом деле он прав, мне не надо такими вещами заниматься". Но тем не менее, к твоему вопросу: да, да, у меня вот есть, по крайней мере, общее такое понятие, ам, как можно развивать вот, э, этот бизнес.
Конечно. Да, понимаю тебя, конечно, хочется поддержки от близких, чтобы разделяли твою идею, да, и помогли тебе, и пошли навстречу. Это, конечно, звучит тяжело. Мне жаль, что, да, иногда тебе приходится слышать такие вот отговорки, да, от своих близких, от своего супруга, и это тебя ещё больше, э, да, в страх толкает, и ты боишься начать. Но мужчины всегда, они более рациональны, да, подходят, э, просчитывают, э, более все детали. Мы же женщины, же более такие вот, да, на идеи работают, э, мечтаем, да. Поэтому, конечно, это нормальный процесс, и не думай сдаваться, расстраиваться, главное, что у тебя есть идея. Я вижу, как ты ей горишь, и у тебя всё получится, э. И страх- это естественный процесс, ну, при начале чего-то нового. А скажи, твой план, может быть, да, какой-то гибкий? Ты можешь его редактировать и начать с каких-то маленьких действий?
Мечтаем больше, да. Да. Да-да-да, потому что там, я посмотрела, как идёт там процесс лицензии, потому что сначала надо получить бизнес-лицензию. Это самое лёгкое, особенно где я живу, там заплатишь 25 долларов, ты получаешь бизнес-лицензию. Потом надо уже, конечно, они попросили, арендовывать место, чтобы офис был. Оказывается, они хотят, чтобы год у тебя был офис, э, перед тем, как они уже дальше, вот, э, государственные организации или будут с тобой работать. Поэтому вот это, считаю, вот, самое лёгкое. Если я хотя бы вот с этого начну, я думаю, потихонечку уже, вот, э, лёд тронется, вот мне надо вот до этого места только дойти.
Конечно. А ты уже проанализировала, как ты можешь начать, и и кто, да, сможет тебе дойти до этого места?
Пока нет, но я, в общем, знаешь, думаю, вот, эм, с с лицензией проблем, конечно, нет, это очень маленькая сумма. А с вот с арендой, конечно, там, э, они хотят, чтобы было не отдельное, как бы, здание, даже хотя бы просто место для офиса. Но для этого, например, уже нужно платить, э, энное количество, получается, суммы от, не знаю, 1 500 ли долларов, в зависимости, где я что найду, а это уже начальный капитал, там уже идут деньги. Если бы это просто было бы, знаешь, вот, скорее всего, вот это меня чуть-чуть и мучает, как бы мне надо решиться, эм, делать ли это или нет, может быть, найти партнёра, кто изначально будет, как бы, делить со мной, э, вот, э, оплату за аренду, и уже можно будет что-то начинать.
Да-да, ты молодец, э, что ты так всё хорошо продумала и просчитала. И это очень правильная и хорошая идея- найти партнёра. Э, конечно, тебе нужен человек, который поддержит твои идеи, который будет также гореть, э, да, вместе с тобой этим, вот, стартапом, этим начинанием. И, если ты найдёшь такого партнёра и, э, да, подкрепишься, так сказать, его поддержкой, то тебе уже будет гораздо легче. Также ты можешь разделить, да, эту свою большую цель на маленькие шаги. Ты уже сама сказала, что тебе, да, первое дело- это нужна лицензия, и ты уже знаешь, как это получить. То есть это уже такой, м, маленький пунктик, который ты можешь себе обозначить как, э, легко, э, достижимый. И когда ты делишь большую цель на такие вот маленькие задачки, ты увидишь, как постепенно всё легко решается. И, э, со со временем, когда ты найдёшь партнёра, заметишь- как легко найдётся место для аренды, и вы разделите арендную плату. Э, страх, э, естественный, когда ты начинаешь что-то новое, но главное- делать, э, шаги, расписать, э, план, э, рассчитать свои ресурсы, подготовить их, и шаг за шагом у тебя всё, э, получится. И, главное, не позволять страху, да, останавливать тебя на достижении такой вот прекрасной, великолепной и классной идеи. Потому что, ну, я вижу, как ты горишь этим делом, да, этой идеей. И вот, когда ты начнёшь постепенно постепенно делать шаги в этом направлении, у тебя всё будет получаться.
Хорошо, да, да, да, спасибо, что ты меня подбодрила. Мне кажется, вот вот именно вот это мне мне и нужно было. Я так, ты знаешь, я понимаю, э, о том, э, что говорит мой муж, что риски, бизнес- это просто не игрушки тоже, но я как-то, знаешь, человек, который всё-таки хочет взять этот риск, знаешь, и я знаю, что будут какие-то препятствия, просто нуждаюсь, а, в человеке или в в такой поддержке, где просто, в в меня кто-то поверит. И спасибо, что, эм, ты послужила вот, э, этим человеком, который меня поддержал в этом. Спасибо за все твои советы.
Да, обращайся ещё, буду рада тебе помочь!